É, verdade. Até porque eu acho que depois eu tenho que ter esse hábito que você comentou aí diário ou às vezes até semanal, não sei, de fazer essa revisão, né, de tudo que eu tenho. Porque no processo de criação, acho que você tem esses insights e e tem as frases e tem as coisas, mas é como se eu quisesse fazer uma edição de tudo, sabe, de tudo que foi reunido na semana mais ou menos, pra ter um um controle, assim, né, do que que do que que você pode usar, do que pode servir, né. Se não acho que fica coisa demais, uma coisa muito como se eu fosse a editora de mim mesma, né, tipo assim. <chuckles>
Uhum. Sim. É. É. Exa Exato, exatamente. É, porque você, né, você vai pegando ali todas as anotações, todas as suas, eh, as suas, eh, fotos e blá-blá-blá, e realmente você precisaria ter uma curadoria do que vai pra frente e do que não vai, né. E aí você pode também ter ali uma outra pasta, né, um outro já uma outra anotação com as coisas aprovadas, né. Tipo, olha checklist de inspiração aprovados e tal. Você pode manter as 2, né, hoje as nuvens cabem muita coisa, você planta mantém uma e o do que você vai realmente utilizar, porque aí fica bem mais fácil também você de achar, né, na hora que você for trabalhar.
Uhum. É. Isso. Uhum. Ah, legal, gostei. Tipo a pasta da minha persona que fez a curadoria e a pasta da confusão caótica, é bom.
Hum, é. É tipo, a pa pasta da mente criativa e a pasta da mente que vá aprovar ali, que cola teu pé mais no chão. É. <laughs>
<laughs> Isso, da parte racional do cérebro e da parte sem noção do cérebro. <laughs>
Exato, exatamente. Então faz isso, acho que dá certo, viu.
Ai. Nossa, adorei essa conversa. Acho que essas dicas foram super produtivas e eu a eu vou colocar em prática, acho que isso vai me ajudar mesmo a organizar esse processo e sair do caos em direção à criação. Muito obrigada, viu. <chuckles>
Aham. <laughs> Ai, que bom. Olha, fico muito feliz que você gostou e eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, viu. Até mais.